अरे बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है घर-घर की रोज़ की कहानी है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि माता-पिता नहीं इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ना वो कम से कम अपने खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, वो समय पे सो जाते हैं या वो थोड़ा मनोरंजन करते हैं। लेकिन हमारा क्या है ना कि हमें गेम भी खेलते रहना है, खेलते रहने जैसे मेरे भाई का है ये, तो हमें तो अक्सर इस वजह से डाँट पड़ जाती है घर पे, कि आप लोग तो अपना मोबाइल फ़ोन उठा के फ़ेक दो तो भी
<laughs> हाँ। हुँ, हुँ। हम्म। हाँ। ओह, अच्छा! हुँ, हुँ। ओह, बाप रे! मतलब किस तरीके की डाँट पड़ती है आपको? थोड़ा एक उदाहरण दे दो ज़रा, कि जब आप मोबाइल लेके बैठे और आपके माँ-पापा ने आपको डाँट दिया, क्या बोला आपको कभी?
हाँ, हाँ, मैं बत बिल्कुल उनको जैसे अगर मैं बताऊँ ना उनको नहीं लगता कि हम काम कुछ करते हैं इसके अलावा कुछ खाली गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया चलाते हैं, या सिर्फ चैट कर रहे होते हैं उनको ऐसे ही लगता है। तो मम्मी तो खास करके मेरी हम लोग को बोलती है तुम लोग तो अपना फ़ोन ही उठा के फेंक दो, तुम लोग बाहर ही चले जाओ घर में नज़र मत आओ फ़ोन के साथ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। <laughs> ओ बाप रे! कभी ऐसा हुआ हकीकत में? <laughs>
अरे! बिल्कुल हम कई बार छत पे जाके फ़ोन चलाते हैं कि वॉक करने जा रहे हैं, और ऐसे करके कर लेते हैं, कि कम से कम डाँट ना पड़े। क्योंकि घर में कई बार हो जाता है ना गेम खेलते-खेलते जब कोई ऊपर से आ जाए बोलने के लिए उस समय तो काफ़ी बुरा लगता है। कि आप गेम भी नहीं छोड़ सकते हो, या खैर मीटिंग
हाँ। हुँ। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। हाँ, समझ सकते हैं, बिल्कुल। हम्म, पर क्या करें फिर? आपने कभी ऐसा किया कि हाँ, चलो मम्मी-पापा अभी डाँट रहे हैं मोबाइल को साइड में करो वरना एक चपेट प पड़ जाएगी मुझे, ऐसा कभी कुछ आपने किया?
ह

अ, देखिए, मेरा सवाल है ये आपसे कि आपके घर में ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कौन करता है?
जी हाँ। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ ना अपने घर में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो मैं ही करती हूँ। या मेरा भाई है वो करता है। अ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हमा हम पढ़ाई भी मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं, खबर देख वो भी फ़ोन से कर लेते हैं। या कोई भी बैंक का काम हो, सारे काम हो दोस्तों से बात करना हो, चैट कर
हाँ। ओ बाप रे! <laughs> <chuckles> जी, जी। हाँ। हाँ, वो तो सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। हम्म। मतलब सारे काम-काज आप अपने मोबाइल से ही कर रहे हो, ऐसा?
उ, बिल्कुल मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया मतलब स्क्रीन टाइम तो हमारा बहुत ज़्यादा है।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पर मतलब आप उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल में क्या चीज़ें मतलब कौन-कौन से एप्लीकेशन को मतलब ज़्यादा पसंद करते हो और उसपे आप अवेलेबल रहते हो?
हाँ। जी देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ तो जैसे कि मैं जॉब करती हूँ तो मेरा मेल चालू रहता है, व्हाट्सएप चालू रहता है और ज़ूम वगैरह कॉल्स भी चालू रहते हैं क्योंकि लगातार काम में आपकी मीटिंग्स भी रहती हैं। और बीच-बीच में हमारे नोटिफ़िकेशन आ जाते हैं तो सोशल मीडिया भी चालू ही रहता है।
हाँ। हुँ, हुँ। ओके, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है। <laughs> बिल्कुल, वो चीज़ ही ऐसी <laughs> समझ सकती हूँ। जी। अ, हाँ मतलब आप जिस तरीके से बात कर रहे हो कि मतलब मुझे लग रहा है कि आपका काम ज़्यादातर मोबाइल से रिलेटेड ही है। उस वज़ह से आप मतलब मोबाइल से ज़्यादा जुड़े हुए हो, है ना? तो कभी आपको लगा कि आप मतलब अपने परिवार को वक़्त नहीं दे पा रहे हो जैसे मोबाइल है, सोशल मीडिया है उनके कारण कभी घर से कोई ऐसी फरियाद आई कि अरे यार ये क्या मोबाइल ले के बैठ गए तुम दोनों भाई-बहन कभी ऐसा कुछ हुआ?
बिल्कुल, वो तो काम को भी रोक देता है। जी हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ।